सही कहा आपने। देखिए, दोस्त जो होते हैं ना वो, आपकी सारी टेंशन दूर कर देते हैं।
सच कहा।
चाहे आप अ अ, बहुत बड़ी टेंशन में हो, चाहे छोटी टेंशन हो, आपकी टेंशन दूर कर देते हैं।
सही कहा।
अ, मुझे आज भी याद है, जब हम लोग खेलने जाते थे, कुछ भी खेलते थे तो, उसमें अ, जो होता था अ, कैसे कहें? मतलब बहुत मजा आता था, खेलने में मतलब गाली चल रही है, उधर गाली चल रही है। मतलब एक-दूसरों को गाली भी देता था आदमी तो अच्छा लगता था।
अ बिल्कुल। बिल्कुल सही।
अब वो वो टाइम जो था वो अब याद आता है तो मतलब मन करता है, कि उसी टाइम में वापस चले जाएँ।
अ, लेकिन वो तो अ, मुमकिन नहीं है।
हाँ, वो तो मुमकिन नहीं है।
क्योंकि अभी तो आगे दुनिया बढ़ गई है, हम मिल <clears throat> हम मिलते हैं के
जी, जी, बिल्कुल हमें उसके हिसाब से अपने आप को अडैप्ट करना होगा।
अये अ, ऐसा भी होता था, हम कभी-कभी दोस्त ल लड़ लेते हैं, तो 2 दिन या 3 दिन बात भी छोड़ देते थे। लेकिन फिर ह और हम हम खुद जाके बात करते थे दोस्तों से, चल भई जो भी हुआ उसको चल माफ कर दे या कुछ कर दे ऐसा। ये ऐसा होता है, देखिए मैं कहता हूँ एक दोस्त वो होता है, जो आप दूसरों के साथ जो अपनी फ़ीलिंग्स या अपनी परेशानी जहाँ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ़ आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही कर सकते हैं।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
हुँ। जी, जी।

बच्चे खुद स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर वो बच्चे देखते हैं अरे, वो कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, तो मुझे भी मेहनत करना पड़ती है। देखिए मेरा एसएलसी का ह एक आपको मेरा एक आपने कहा कोई अ, दोस्तों के साथ बिता हुआ मैं एक कहना चाहता हूँ। हमारा रिजल्ट आया था अ, 21st मे 1991 को।
जी, जी। <clears throat> जी। जी। अच्छा।
आप बिलीव नहीं करेंगे। हम दोस्तों क्या करें एग्ज़ाम देके हो गया था अभी रिजल्ट को जप रहे थे। हम लोग अ, उस दौरान वीसीपी कैसेट करके आती थी। उस बड़ा-सा एक टीवी रहता था, वीसीपी प्लेयर रहता था। उसमें मूवीज़ लाके डाल के देखते, हम लोग क्या करें 4-5 ल लड़के मिलकर फ्रेंड्स दोस्तों अ, कैसेट लाके प्ले कर लेके देख रहे थे। उधर रिजल्ट आ गया है। वो तो रिजल्ट तो आजकल तो ऑनलाइन आता है, लेकिन वो तो स्कूल्स में डालते थे।
अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा।
तो मेरी बड़ी बहन को किसी ने बोला रिजल्ट आके एसएलसी आपका भाई किधर है? तो मेरी बहन ढूँढते हुए निकली। हर दोस्त के घर को जाती है, वो पूछती, है क्या? वो दोस्त के जाती। बाल जब मैं मिला, तो वो बोली चल रिजल्ट आया है <clears throat> स्कूल को जाके देख लेके आते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे म मैं मेरी बहन साइकिल में गए। जाके जब रिजल्ट देखा तो फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया था। वो एक यादगार पल है जो मुझे मैं अपनी बहन के साथ देखा, उधर से मैंने कुछ स्वीट्स खरीद के ल तुरंत, फौरन मेरे दोस्तों के पास आया। तब तक उन लोगों भी अपना रिजल्ट देख के आ गए थे। तो हमने क्या किया आया ये सब पास हो गए थे भगवान की दया से सब पास हुए थे। तो हम लोगों ने एक-एक गले मिले। हमने कहा चलो हम लोग मौज-मस्ती भी किए और पास भी हो गए। ये मेरे कुछ यादगार स पल थे। आपको कोई ऐसा हुआ है?
अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। जी, जी मुझे भी एक यादगार पल याद आया है। मुझे अभी भी आपकी बातें सुनकर यादगार पल याद आया है। एक दिन था कि जब हमने मतलब हमारे स्कूल के दिन थे वो, जो हमारे स्कूल की मतलब छुट्टी हुई थी। अ, जैसे अब समर वैकैशन हो या विन्टर वैकैशन।
अच्छा। अच्छा।
तो उसमें हमारा अचानक से प्लान बना था। कोई बड़ी जगह का नहीं, मतलब ऐसे ही इधर-उधर निकलने का।

बिल्कुल।
और मतलब दोस्तों में वो सब जो होता है वो हल हो जाता है।
बिल्कुल सही, क्योंकि जो भी अ, वो ऐसा रहता है कि हमारे मन में कुछ रहता है, हम कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता, जब फ्रेंड्स मिलते हैं।
जी। हुँ। हुँ। <clears throat> आज भी देखिए, अ जी, आज भी यही होता है कि हम कभी भी दोस्तों के साथ जा जैसे आपका मूड खराब है कभी, तो आप शाम को दोस्तों के साथ निकले। फिर आप रात में आओगे तो हँसते हुए ही आओगे आप मूड जब खराब था वो आपको सही हो जाएगा।
बिल्कुल सही, इसीलिए कहते हैं अच्छे दोस्त बनाना ज़रूरी है।
जी, जी, बिल्कुल।
जो आपको समझ सके।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
आपकी भावनाओं को समझ सके, आपके मन को पढ़ सके। अगर आप कुछ टेंशन में हो तो वो आपका टेंशन दूर करे, इसीलिए कहते हैं दोस्त अच्छा रहना है और एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्ती में, अगर दोस्ती लंबी निभानी है आपको, तो आप एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
जी। जी, बिल्कुल सही कहा। जी। जी। हुँ। जी। जी, बिल्कुल सही कहा, रिस्पेक्ट जहाँ होगी वहाँ पे दोस्ती बनी रहेगी। अगर जहाँ रिस्पेक्ट खत्म हो जी।
दो दोस्ती बनी रहेगी। अ, रिस्पेक्ट खत्म हो गया तो दोस्ती टूट जाएगी। अगर आपको रिस्पेक्ट बनाना है तो आप डाउन टू अर्थ हो जाइए और बी अ, आपका जो ईगो है आपको उस ईगो को काट दीजिए।
जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी।
तो ये सोचिए कि मेरा दोस्त मुझसे खु अ, खुशी पा रहा है या नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ उसको खुश करने के लिए?
जी।
अगर आपके मन में ये आ गया तो वो भी यही सोचेगा और आप दोनों के बीच में गहरी दोस्ती बन जाएगी, ये मेरा कहना है। आप क्या कहते हो?
जी, जी। <clears throat> जी, जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने मतलब दोस्ती अ
<clears throat>

अ, हमारे पास जितने भी पैसे हैं, हम दोस्तों को कुछ खिला देते थे या वो हमें खिला देते थे।
जी, जी, जी।
कुछ एग्ज़ाम का टेंशन हुआ तो एग्ज़ाम कर लेते थे हम, ऐसा बहुत कुछ याद है। एक मेरे साथ देख
जी, जी। एग्ज़ाम में चीटिंग कर लिया, ये सब बहुत कुछ।
हाँ, एग्ज़ाम चीटिंग करके पास कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं। बस मम्मी-पापा को लेले का के रिज़ल्ट बताते हैं, हाँ पापा मैंने पास कर दिया मम्मा, तो हो गया। तो ऐसा कुछ स्कूल में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था उस दोरा उस समय पे। अभी तो इतना प्रेश प्रेशर आ गया है कि अगर आप 90-95 प्लस नहीं लोगे तो आपको परेशानी होगी। हम लोगों के जमाने में 60 पर्सेन्ट आ गया तो भी बहुत बड़ा था वो। ओके।
अ, जी, जी, जी, जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी। अच्छा। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, 60 प्लस तो 1st डिविज़न कहलाता था।
अ, हमार हमारे मम्मी-पापा के
अब तो अब तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। अब तो ऐटी ऐटी फाइव की कोई वैल्यू नहीं है आजकल, आज के ज़म
या बिल्कुल सही कहा, ऐटी ऐटी फाइव छोड़िए 95 को भी वैल्यू नहीं है आजकल।
जी। अ, जी। जी, जी, जी।
जिसको भी जिसको भी पूछो आपका लड़के का रिज़ल्ट क्या हुआ? वो बोलते हैं 96, 97 हम लोग यही सोच में पड़ जाते हैं, यार यार ये कैसे? नाइन्टी सिक्स नाइन्टी
अच्छा। नहीं-नहीं इस पे तो मैं एग्री नहीं करूँगा आपसे कि 95 अच्छा, 95 मतलब अच्छा स्कोर है एक वो।
भाई साहब, मैं कहता हूँ फिफ़
90 से ऊपर उम
90 से ऊपर ही अच्छा स्कोर है।
जी, क्या कह रहे हैं? जी, जी। नहीं आपने जैसे कहा 95, 95 अच्छा स्कोर नहीं 95 तो अच्छा स्कोर है।
क्योंकि हम बच्चों को न अच्छा स्कोर है क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस भी नहीं डालना चाहिए। आजकल लेकिन वो ब
जी। नहीं, वो बात सही है आपकी स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए।